うーん。なんか、そうですね。お話を聞いている感じ、やっぱり普段はね、結構節制されていて、でもそういったストレス下だと、衝動的に購入されて後悔されることがね、多いということでしたので、やっぱりその一旦、そうですね。その、ま、ストレス下でなかなかその、難しいかもしれないですけど、まあ、一旦ちょっと買い物かごに一旦入れてはみるけど、まあ、購入まではいかないで、ちょっと、ああ、一晩置いてちょっと寝た寝て起きて考えてみようみたいな感じで、ちょっと翌日にね、持ち越してみるとかはいかがですかね？
うん。 はい。 ああ。もう、一晩置いてみようみたいな感じですか？ ああ。 うん。ああ、確かになんかあれですよ。アンガーマネジメントもなんか5秒待つとかそういう話ですけど、やっぱりそこは確かになんかよく買った翌朝になんかもう嫌になってる時とかあるんですよ。まだ届いてないのに。
うん。あ、ありますよね。うんうん。 あ、え、ああ、もう届く前からちょっと、あ、買っちゃったなみたいな感じですか？
うーん。いや、だからそういう時とかのこと鑑みると、やっぱりなんか、一旦間置くのがね。絶対良さそうだなっていうふうにはちょっと思いましたね。うん、うーん。まあ、でもなんかどうですかね。やっぱりなんかストレスを今なんか、まあ、しょく消費で発散してる部分はあると思うんですけど。なんかそれがなくなってしまえば、なんか別のところでまたストレス発散する必要があるのかな、なんて思うんですけど、なんかありますかね。やりやすくて、お金をあんまり使わないやつでっていう。
うん。 そうですね。うんうん。でも。 うん。 うん。 うんうん。 確かに。 ああ。そうですね。ストレス発散って言うと、うーん、ま、どっかに出かけるとか、あと趣味とか、あるいは何でしょう。カラオケとか、うん。何かお好きなのありますかね。あと食べ物とか？
うん。 うーん。カラオケ。 ああ。食べ物はめちゃくちゃ好きですけど、やっぱり食べ物もね、お金かけようと思ったらかけるっていう感じは。
うんうん。あ、まあ、確かに。そうですね。うーん。でもまあ食べ物とかなったら、まあ、ホテルとかなんかスイーツビュッフェとかでもご5000円ぐらいで食べれませんか？
うんうん。 うーん。あ、なるほど。ああ、だからそのなんか単発で、なんかほんとに3万、4万で変なもの買っちゃうよりも、ごせんえんで確実に自分がよ喜ぶであろう、スイーツビュッフェに行くっていう方がやっぱりコスパ的には良さそうではありますよね。
うんうん。 うんうん。 うんうん。そう。 ええええ。 そうですね。なんかもう、ね、5000円とかぐらいで、ある程度いいご飯で多分ね、食べれますので、ちょっと衝動的に買うより、なんか、そうですね。どっか予約して、そのちょっと優雅な空間で満喫しつつ、で発散するみたいな、そういうご褒美に変えるっていうのはね、ちょっといいかもしれません。
うんうん。 ああ。 なるほどな。 うん。 確かに。うーん。 いや、確かに、いいかもしんないですよね。単純にね、なんか、物でなんかいらないもの買っちゃったりするかすしたら、なんかそのものが家にある限り、なんか、ああ、あれはキャッチのやつだって、思っちゃいそうですけど、ま、食事って言っちゃえば消え物なんで、ま、なんか一時期一時に幸福を得て、それ以降のこう後悔することって基本的にはなさそうではありますよね。
うん。 あ、本当に後悔を。<chuckles> うん。ええええ。 うん。 うんうん。 あ、ないですよね。そうですよね、もう一時的な、良くも悪くもね一時的ですから。
うん。 いや、なるほどなるほど。ああ、じゃあもう、なんか探してみれば絶対、まあ近所に美味しい店とか全然ありそうではありますしね。こう、簡単ではあるかも。うん。
うん。そうですね。ちょっと一度、うん、お試しされてもいいかもしれません。

ああ、そうですね。結構何ていうか、なんか、単発のストレスに対して1買いものとかじゃんくて、なんかゲージが溜まるようにストレスがバーって溜まってって、まあ、ひゃくに行った時に、あ、もう、これはもう我慢ならない、なんか買わなきゃってなって、ガッて買っちゃうって感じですよね。
うん。あ、すそうでいとか。うんうん。ああ。 や、なるほど、じゃ、結構まとめて買っちゃうんですかね？色んなもん。
いや、そうですね、例えばですけども、今とかブラックフライデーとかめっちゃありますけど、ほんと最悪ですよね、ちっと、買っちゃいますね、ほんとに。うん。
うん。 あ、ありますよね。<laughs> 最悪ですか？ああ、なるほど、じゃあ、頻度的には年にどのくらいとかありますか？
ああ、そうですね。やっぱり何ていうか、ま、仕事の状況とかも、なんか、そん時の忙しさにかん関わるん感じはありますので、なんか定期的っていうよりかは、なんかほんとに忙しい時とかには、特になんか、ああ、なんか周りの人たちもちょっと苛立ったりしてる時とかもありますので、ま、それに合わせてちょっと私もなんなんなんだこの人たちって思ったりする時もあるんで、ま、だからほんとに、なんか、あの、ひいひ頻度的になんか結構多い時は、なんか月1であるんですけど、まあ、あんなに緩く仕事してるみんな時間帯とか、あの、期間とかであれば、そんなないですね、あんまり。
うん。 ああ、やりますか？うんうん。 うん。 うーん。あ。 ええええええ。 うん、うん。 ええ。 うん。 あ、なるほど、じゃ、やっぱりそのストレスのその閾値というか、そういうのが超えると、ま、急に発散したくなってしまうんですね。
うん。 うん。 いや、そうですね。ちょっとなんか、やっぱりメンタル的に言うと、なんか、あ、なんか、やっぱりそのなんか、イライラがまあ、あの、溜まる前とかは、ま、なんかすって消えるんですけど、なんか、閾値まで達してしまうと、なんか、その嫌な記憶とかがなんか、脳をぐるぐるなんか、回り始めるフェーズになってしまうというか、なんか、その、そうなるとやっぱりなんか、気持ち的にもあまり良くないので、なんか、別のことでなんか、脳の中をなんか、あの、洗おうじゃないですけど、なんか、あの、押し流そうと思って、なんか大きな買いもんとかしちゃうって感じです。
うんうん。 うーん。 ええ。 ええ、うん。 うなるほど、うんうん。 うんうん。 うーん。 ええ。